अ, मेरी एक दोस्त है, बचपन से ही मेरे साथ है और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद भी जब कॉलेज भी गए तो ये था कि एक ही कॉलेज में थे लेकिन उसने कुछ अलग पढ़ाई की है और मैंने कुछ उसी कॉलेज में रहकर अलग पढ़ाई की है, तो अ, मतलब वैसे अ, एक जो दूरी होती है ना वैसे क्योंकि हम लोग अपनी-अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, तो वो आ गई थी लेकिन मुझे उसके घर के हालात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी नहीं उसने कभी बताया और जब हम कॉलेज वगैरह आए तब भी नहीं, लेकिन जब हम काम वगैरह में आए जैसे-जैसे बड़े हो गए ना अक वो अपने काम में थोड़ी अ, सेटल होनी शुरू हो गई और मैं अपने काम में, तब उसने मुझे बताया कि उसके जो पिता जी हैं ना वो ठीक नहीं रहते हैं और वो ज़्यादा अ, मैं अगर आपको बताना चाहूँ ना कि अ, शराब वगैरह का सेवन वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था बिल्कुल भी त कि काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है इस वजह से। तो मुझे जब से ये पता चला है तो मैं अब मेरी जो सहानुभूति है उसके साथ काफ़ी बढ़ गई है, तो मैं आपसे ये स जानना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे ऐसी स्थिति में कुछ सुझाव दे सकें कि कैसे मैं अ, इस मुश्किल में उसके साथ बन सकूँ क्योंकि अ, पीछे वो हॉस्पिटल भी अ, रहे हैं एडमिट तो जी।
हुँ, हुँ। उ, जी। अच्छा। जी। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए, देखिए अक़्सर ऐसा होता है कि दोस्त की अगर मुश्किल स्थिति पे अगर आप उसके साथ नहीं रहे तो मतलब वो दोस्ती ही क्या? देखिए मैं आपकी इसमें ज़रूर मदद करूँगा। पर मदद करने से पहले जो आपकी परिस्थिति है इसको और अच्छे और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करूँगा और मेरे आप से कुछ प्रश्न रहेंगे इसमें, अगर मैं अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो मुश्किल समय जो आप बात करें कि मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल समय मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह का है? क्या वो किसी दुःख का है? या फिर किसी तनाव का है? या फिर मतलब आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे?
हुँ। हुँ, जी देखिए वो तनाव का समय है देखिए उसके लिए मुझे नहीं पता था कि वो बचपन से इस चीज़ से गुज़र रही है, लेकिन एक समय आया जब उसके पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू हो गए और उस वज़ह से कह लीजिए उन्हें खून वग़ैरह की उल्टी आनी शुरू हो गई। जब ऐसा हुआ ना तब उसने मुझे फोन किया और बताया कि यार मेरे घर पे ये स्थिति चल रही है और अभी अ, हमने इलाज़ करवाने के लिए उन्हें अ, अस्पताल में दाख़िल करवा दिया है। तो ब तब मुझे पता चला कि यार ये क्या स्थिति है इसके साथ, इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि देखिए इतने साल से हम लोग बचपन से ही जब हम नर्सरी में थे तब से हम लोग इकट्ठे हैं। अ, ना हम लोगों ने इसको बोला कि अपना घर दिखा दे, तो वो ना हमें अपने घर लेके जाती थी कभी भी और ये कहती थी कि हम लोग किराए पे रहते हैं। उसने अ, ये ज़रूर हमें कहा था कि है ना पर कह लीजिए अ, मतलब ऐसा हमें कभी महसूस ही नहीं कराया उसने कि कुछ ऐसे उसके घर में दिक्कत-परेशानी है या उसके पिताजी शराब पीकर जो है उन्हें परेशान करते हैं या है ना, ये सब चीज़ें हैं उनके साथ, तो मतलब पहले तो कभी ऐसा हमने इतने साल उसके साथ रहे हैं, कभी नहीं उस मैं अगर आपको बताऊँ ना महसूस कर करवाया मुझे लेकिन जब से मुझे ये चीज़ें पता चली हैं मुझे मुझे दुःख हुआ कि यार अगर हम तेरे साथ हैं, हम तेरे दोस्त हैं, तुझे हमें बताना चाहिए तो तूने क्यों नहीं ये चीज़ें हमसे शेयर की? देखिए ऐसे में हम तो ये है कि हम उस चीज़ का हल तो पता नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेकिन उसका साथ दे सकते हैं ना अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या कभी-कभार वो कहती थी कि उसकी जो फीस वग़ैरह रहती थी ना स्कूल की या कॉलेज की, उसकी माता जी कभी उसके मामा से माँग कर देती थी या कुछ वो उन्हें काम करना पड़ता था बाहर अ, इस वज़ह से उसकी जो फीस थी ना वो उसकी माता जी देती रही हैं क्योंकि पिताजी उसके शराब के कारण नहीं मतलब काम-वाम नहीं करते थे शायद। तो जी ये स्थिति में म मतलब अगर हमें पता होती तो हम शायद उसकी कुछ आर्थिक रूप से अपने माँ-बाप को बोल कर मैं और मेरी एक और दोस्त है, उसकी शायद मदद कर देते अगर वो हमें बताती तो उसने पर कभी बताया ही नहीं हमें कुछ। तो जी मैं यही चाहती हूँ कि उसकी स्थिति में मैं हम मैं और मेरी और जो एक दोस्त है हम उसका पूरा साथ दें जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इससे ये तो पता चल गया कि वो आपकी काफ़ी ख़ास दोस्त है और देखिए कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, कुछ ना कुछ उनकी सोच रही होगी जिस वजह से उनको आपको ना उन्होंने आपको इस चीज़ का पता नहीं होने दिया या फिर स्थिति के बारे में बताया नहीं। तो देखिए ये तो अलग मन-मन की बात है, अगर इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके अपने दोस्त से किस हद तक नज़दीकी है? या फिर किस हद तक लगाव है? या फिर मतलब मैं बोलना चाहूँ आपका रिश्ता कितना गहरा है? आप दिन में कितनी बार बात करते थे? या फिर रोज़ाना बात करते थे या कभी-कभी बात करते थे?
हुँ, हुँ। हुँ, जी देखिए बिल्कुल बहुत क़रीबी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है, 3 दोस्त हैं हम वैसे अ, जो एक दूसरी दोस्त है उसके साथ वो भी मेरे घर आई है, मैं भी उसके घर गई हूँ, इसको हम शुरू से बोलते थे कि हमें तेरे घर जाना है, हमें भी है ना, मिलवा अपने पिता जी से हम उसके कभी नहीं मिले, लेकिन उसके माता जी से हम लोग ज़रूर मिले हैं जब वो स्कूल में अ, ख़ाना देने आते होते थे उसको गरम-गरम बना के ना, वो टिफ़िन दे के जाते थे उसका स्कूल में। तो तब हम उसके भाई को भी मिले हैं क्योंकि वो भी हमारे स्कूल में पढ़ता था, उसके भाई को भी मिले, उसके माता जी को भी मिले, लेकिन उसके पिता जी को ना हमने कभी उनका फोटो देखा या कुछ उसने कभी नहीं दिखाया हमें। अ, अगर मैंने चाहा कि हमने उसको कई ब कई बार बोला कि यार आज हम स्कूल से तेरे घर चलें क्या? अ, वहाँ से फोन कर देंगे कि फिर मम्मी-पापा हमें वहाँ से आके ले जाएँगे। तो उसने कभी भी नहीं मतलब कहा कि तुम लोग मेरे घर आओ क जबकि उसका घर जो है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा पास था, उसने कभी ऐसे अलाउ ही नहीं किया हमें कि हम जाए उसके घर तो ठीक है तब हमें अ, अजीब तो तब भी लगता था, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो उसकी मर्ज़ी है कि शायद नहीं वो चाहती है कि हम उसके घर जाएँ, तो हम लोग नहीं गए। और उसके बाद अब भी मैं अगर अ, तब तो हम सारा दिन स्कूल में भी इकट्ठे रहना है ना, वो ट्यूशन पे भी इकट्ठे रहना तब तो हम सारा दिन इकट्ठे रहते थे और आज भी हम लोग फोन वगैरह पे अक्सर ही बात होती है हमारी और मैसेज वगैरह पे भी बातचीत करते रग रहते हैं अगर फोन पे बात ना हो तो मैसेज पे, मैसेज पे ना हो तो फोन पे, किसी ना किसी तरीक़े ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कनेक्टेड रहे हैं। तो जी अ, ऐसी स्थिति तो है पर यही मैं चाहती हूँ कि उसकी स्थिति में मैं उसका पूरा साथ दूँ, किसी भी तरीके से उसको अगर ज़रूरत है मेरी तो। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी, ज़रूर। देखिए आपकी सोच काफ़ी अच्छी है कि आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, और इसके लिए देखिए मैं आपसे मैं आपको बोलूँगा आप बहुत खुशकिस्मत आपका दोस्त जो उनको आपके जैसा दोस्त मिला। अच्छा मैं आपसे एक छोटी-सी चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये आपका मदद करने का जो ये मन है या फिर भावना उत्पन्न हो रही है, तो ये मदद क्या आपका दोस्त आपसे माँग रहा है या फिर आप स्वयं पहल कर रहे हैं उनकी मदद करने की?
हुँ, जी, देखिए उसने तो बिल्कुल भी नहीं वो चाहती है, क्योंकि अगर वो चाहती तो हमें शायद पहले दिन से बता देती जब लोग हम लोग स्कूल में थे, है ना? तो वो शायद तब से ही हमें ये चीज़ बता देती लेकिन एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में थी अ, जब उसने ये चीज़ बताई क्योंकि ये जी चीज़ बहुत बढ़ गई थी आगे और जब उसने बताया ना कि अ, इस कारण उसे उन्हें अपने पिताजी को अ, अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा और फिर उसके कह लीजिए माता-जी भी शायद उस अस्पताल में थे और वो अकेली घर पे थी, तो उसे कोई शायद मिल नहीं रहा होगा कि किससे वो ये चीज़ वो जो है वो साझा करे, तब उसका मुझे फ़ोन आया था कि ऐसे-ऐसे ये स्थिति हुई है और म हम लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो गए कि यार, तूने बताया क्यों नहीं हमें और हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि ऐसी स्थिति होगी तेरे घर पे। तो फिर उसने सारी जो पिछली पुरानी बातें हैं, उस वो भी सारी की सारी म हमें बताई कि ये-ये ऐसे-ऐसे रहा है शुरू से, और मेरी माता-जी ही हमारी फीस वग़ैरह देती थी और हमारा खर्च वग़ैरह है, उन्होंने ही निकाला है हमारा शुरू से सारा। तो अ, हमें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और हमने पूछा भी कि तूने क्यों नहीं बताया हमें ये सब कुछ? उसने बोला सामने से कि मुझे यही था कि तुम लोग मुझे अ, गलत जज ना करो, इस कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकी ये सब अ, क्योंकि वो लोग अ, वो खुद जो है ना वो हमारी दोस्त मेरे घर भी अ, आती-जाती रहती थी और दूसरी सहेली के घर भी जाती थी वो। तो है ना हाँ, पर हमें उसने कभी ऐसे क अलाउ नहीं किया कि हम उसके घर पे जाएँ। तो जी, ऐसी स्थिति रही है शुरू से लेकिन अब जब हमें ये चीज़ पता चल गई है, तो हम चाहते हैं कि अ, उसका पूरा अ, साथ दें ऐसे में, और वो अकेली ना महसूस करे खुद को, और क्या कर सकती हूँ मैं इस में अगर आप मुझे कुछ अच्छे सुझाव दे सकें इस बारे में कुछ?
हुँ, हुँ। जी। जी। अच्छा। हुँ। जी। जी, ज़रूर देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए अपने दोस्त को ना, अगर वो आपसे मदद नहीं भी माँगते हैं आप खुद भी जाके उनको एक इमोशनल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो समय चल रहा है ना उनके लिए ये समय काफ़ी तनाव भरा चल रहा है काफ़ी उनके मन में अलग-अलग दुख की भावना या फिर अलग चीज़ करूँ तो वो भावनाएँ उत्पन्न हो रही होंगी, तो इस समय पे आपको उनको एक इमोशनल सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए उनकी उनको कॉल कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे पूछिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। अगर वो कॉल नहीं उठाते या फिर बात नहीं करना चाहते तो देखिए उनको मिलिए, उनसे कहीं बाहर जाने के लिए बोलिए कहीं न कहीं उनका मन जो है थोड़ा भटकाने का बोलिए और कहीं न कहीं उनको एक अच्छी सपोर्ट दीजिए क्योंकि इस समय पे उसको उनको इसी चीज़ की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखिए, आज के समय पे काफ़ी मैं अगर बोलूँ रिसोर्सेस वग़ैरह आ रखे हैं काफ़ी मतलब एक प्रोफेशनल अगर मैं बोलूँ काफ़ी मददें मिल रही हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया काफ़ी जगहें हो गई जहाँ पे, आप उनको बता सकते हैं कि उनके पिताजी को वो भेज सकते हैं और इससे क्या रहेगा, उनकी जो पीने की ये जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी कहीं न कहीं उनकी आदत जो है खत्म हो जाएगी और वो एक अच्छे इंसान के रूप में बाहर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो, काफ़ी समर्थन समूह भी है जिनमें वो भरोसा रख के उनको अपने पिताजी को भेज सकते हैं। और देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ तो है ही है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आप उनकी छोटी-छोटी मदद कर सकते हैं जैसे, आप उनको जाके बता सकते हैं कि ऐसा-ऐसा है उनको अगर पैसों की ज़रूरत है पैसों में उनकी मदद कर सकते हैं, उनको आप बोल के भी बता सकते हैं कि अगर आगे भी भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत उनको चाहिए हो तो आप उसके लिए पहले कदम पे खड़े हैं और कहीं न कहीं सबसे आगे खड़े हैं वो आप पे इनका भरोसा रख सकते हैं। और इसके अलावा, देखिए मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि, उनको डॉक्टर के लिए ज़रूर बोलें कि उनके पिताजी को डॉक्टर को दिखाइए अगर उनको खून की उल्टी हो रही है तो देखिए काफ़ी बड़ी समस्या है, ये छोटी-मोटी समस्या नहीं है। तो इसमें डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है इससे पहले की देर हो जाए, आप अपने दोस्त को ये चीज़ें समझा सकते हैं और अपने से जो मदद हो सकती है छोटी-छोटी अगर ये करेंगे तो कहीं न कहीं आपके दोस्त को भी लगेगा कि नहीं आप उनके अगर बुरे समय पे आप उनके साथ हैं, और आप एक अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ खड़े हैं। और देखिए अपनी सीमाएँ, और मैं बोलूँ एक आत्म-देखभाल की ध्यान रखिए जैसे आप उनका दोस्त का अपना ध्यान रखिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों का ध्यान रखिए, उनको हर एक चीज़ पे समय पे, समय पे दीजिए और समय-समय पे उन पे कॉल करके बात करते जाइए। और अगर इन चीज़ों को आप अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाते हैं या फिर कोशिश करते हैं इन चीज़ों की तो मैं आपको ये चीज़ को आप दावे से कह सकता हूँ आपके दोस्त को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और उनकी कहीं न कहीं इस चीज़ में मदद भी होगी।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
अ, हुँ। उम, जी, ज़रूर मैं ऐसे ही अ, आपने जैसे-जैसे ये सुझाव दिए हैं मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, और मैं ऐसे ही करने की कोशिश करूँगी और मुझे लगता है कि अ, उसकी जो परेशानी है ना वो, वो भी हल हो जाएगी और मेरी भी आपने मदद की इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा।